あ、そうですね。あの、そう、この間フィンランドに行った時はすご、その、もう、そう、ほんとにそのまま森だったので、あの、木が倒れてる倒れてる木の上を登って登ったりして、こうすごいその風の感じだったりとか、そう、光のかたり方ですかね。ちょっとあの、密集しているわけじゃないので、所々光が入ってて、で、なんか、こう、えっと、虫、コガネムシみたいな虫がいたりとか。あの、こう、クルンってまわ丸く、なんかクルンって変なあの、うあの、動きをしている木と言いますか、あの、ななんかあの、うそう、まど
うん。 はい。 はあ、あ。 はい。 うーん。 ああ。 うん。 そう。 はい。 うん。 え。<laughs> あ、なんか根根みたいな、枝がちょっと変な方向向いてるみたいな？
そう。